Kung ako tatanungin, ha, kung sa kung ano ano siya sa pakiramdam ko, parang hindi ko malaman kung mauuna ba ang galit, mauuna ba ang pagkagulat ko, na nang nalaman ko siya. <chuckles> Para bang mixed emotion na hindi mo maintindihan na, oh, parang maipapaisip ka lang, 'di ba, na kaya siya kaya hindi ko maintindihan sa pakiramdam ko kasi unang-una nakakagulat 'yung halaga, 'yung halaga ng ng nakuha nila, o 'yung halaga ng nanakaw nila sa sa atin 'no, na ta sa ating mga Pilipino. Tas pangalawa parang, ano yun, 'di ba? Mm.
Mm. Ako lahat. <chuckles> Galit, pagkagulat. Correct. Ala alam mo sa saglit, alam mo ba na ano, ito daw pala 'yung pinakamalaking korapsyon sa history ng Pilipinas.
<chuckles> 'Yan na nga 'yan na nga, kasi kasi, 'di ba, kumbaga hindi lang isang tao talagang, alam mo 'yun, ano sila, dugtung-dugtong, dugtung-dugtong sila na to the point na eh, isipin mo mula sa politiko, tapos 'yung mga tao sa baba nila, talaga nabigyan lahat na daanan lahat at hindi lang 100,000 ang usapan dito ang ang bigayan nila milyones talaga. So, talagang nakakagulat 'yung gano'n na ano.
'Di ba 'yun sa senate hearing, 'di ba, ang sa pinag-uusapan palang do'n sa Bulacan. Sa Bulacan palang thirty five bilyon na 'yung bilyon ang kora tapos nasa isang distrito lang ng Bulacan 'yun. Imagine, ilang distrito 'yung Bulacan, tas ilang probinsya ang meron sa Pilipinas, 'di ba?
Oo. Oo. <chuckles> Mm. Oh, bilyon 'yun, ha, Diyos ko. Oo.